Benim kendimde sevmediğim ve rahatsız olduğum bir yönüm var, eee, ve bu da, böyle, son zamanlarda iyice, eee, benim için, böyle, ımm, çok sorun olmaya başladı sanırım. Çünkü, emm, herhangi bir işte, eee, bu illaki çok önemli bir şey olması gerekmiyor. Hayatımın her alanında ben o işe başladıktan sonra, eee, küçük bir detay istediğim gibi gitmiyorsa, eee, burada o işi ya bırakıyorum, sonuna getiremiyorum ya da o detaya o kadar takılıyorum ve başka detayların içinde o kadar boğuluyorum ki zaten bitirmek istesem bile, eee, su zaman elvermiyor. Bu yüzden, böyle, bir sanki, eee, bulunduğum noktada, böyle, patinaj çekermişim gibi bir hissin içindeyim. Bu da beni çok rahatsız ediyor. Bunun nedeni de, işte, bahsettiğim gibi benim biraz fazla mükemmeliyetçi olmam. Bu konuda senden biraz fikir istemek istedim. Bunu yenmek için neler yapabilirim?
Hı hı. Evet. Hımm. Evet. Hımm. Evet. Hı hı. Anladım, yani, öncelikle iyi yapmışsın çünkü gerçekten, eee, bunun başta farkına varmak da çok kıymetli bir durum. Eee, çünkü, eee, mükemmeliyetçi olduğunu kabul etmek, eee, aslında, sanılandan çok daha zor. Iıı, insan, eee, bunun farkına varmıyor, ııı, ve bazen diyor ki: "Ya, ben, eee, öyle değilim ya, ben, aslında, motivasyon kaybı yaşıyorum." diye sandığı durum aslında, eee, mükemmeliyetçilik olabiliyor. Eee, bu noktada, mesela, aaa, sen, eee, bu durumda olduğunun uzun süredir farkında mısın mesela, hani, farkındaysan hiç bunu yenmek ya da, eee, bununla baş etmek için bir şeyler yaptın mı?
Doğru. Hımm. Kesinlikle. Hımm. Yani, aslında, aaa, uzun süredir farkındayım galiba ama bu, hani, bence bu uzun süre bile benim için geç bir farkındalık. Keşke daha önceden bunu bilseydim ve baş etmek için stratejiler geliştirmeye çalışsaydım ya da bununla ilgili araştırmalar yapsaydım da kendimle ilgili geçmişte verdiğim kararları, yaptığım birçok şeyi. En temelinde de kendimi sürekli yargılama ve suçlama duygusunu biraz değiştirebilseydim. Eee, bir de, hani, az önce şey dedin ya, hani, "Mükemmeliyetçi o olduğunu fark etme mevzusu." Mesela bu bunu kabullenmek zor aslında. Hani, fark etmek, kabullenmek ve, hani, bu barışılacak biş Böyle adını da mükemmel kelimesi geçtiği için tanımın, benim bek pek çok arkadaşım var mesela, mükemmeliyetçi olmayı, emm, mükemmelden geldiği için belki de çok güzel bir şey, olumlu bir şey gibi söyleyip, hatta kendilerini ya da başkalarını olumlamada kullanıyorlar. Bence aslında hayatı o kadar zorlaştıran, ııı, belki de, hani, bir noktadan sonra bunu böyle bilimsel olarak söylemiyorum ama tahmini söylüyorum, böyle insa insanı obsesif duruma getirebilecek, hani, ve gerçekten işlerini sekteye uğratabilecek, rahatsızlık verici bir şey ve güzel bir şey değil. Bunun, eee, çok makul düzeylerde olmasıyla belki övünülebilir ama çok, çok, böyle, hani, eee, silik düzeyde bir insan da olmalı çünkü ötesi zarar veriyor bence.
Hı hı. Evet. Hımm. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, yani, aslında, bu konuda, eee, sana hak veriyorum. Çünkü gerçekten bunu kabullenmek de çok zor. Eee, ki dediğin gibi, eee, çevremizdeki kişiler bunu, eee, biraz daha, eee, adında mükemmeliyetçilik, mükemmel kelimesinin geçmesinden kaynaklı, eee, olumlu olarak, eee, görüp: "Ya zaten ne olacak, eee, işte, boş versene, eee, bu t iyi bir şey, eee, sen bunu e en iyisini yapmaya çalışıyorsun." eee, gibi yaklaşabiliyor. Ama, eee, arka planında yatan, eee, o bir şeyin mükemmel olmazsa, eee, onunla ilgili suçluluk duygusu duymak. Eee, tekrar o şeyi yapmak için motivasyon bulamaması, eee, ya da, eee, yaptığı işin, eee, mükemmel olmama kaygısını güttüğünde, eee, o işi sürekli erteleyip son dakikaya bırakıp, eee, son dakika, eee, kendine zarar verecek kadar böyle, eee, bir süreçte onunla uğraşmak, böyle obsesif bir şekilde uğraşmak, eee, hâkim olabiliyor. Eee, ki bunlar da, eee, çok doğal süreçler ve bu konuda aslında yalnız olmadığını söylemek istiyorum. Çünkü, eee, birçok kişi, eee, o mükemmeliyetçilik hissine sahip olan birçok kişi, eee, bunları yaşıyor. Eee, ama, işte, bunun üstesinden gelmek de, eee, gerçekten çok zorlu olabiliyor elbette. Çünkü, eee, aslında sahip olduğun bir özelliği, eee, yok etme ya da onu, ııı, tamamen hayatından çıkartma, eee, mümkün olmayabiliyor. Yani, eee, başta, eee, bunu kabullenmek de gerek. Bunun bilincinde de olmak gerek. Eee, çünkü, eee, bunun hayatından çıkmayacağını ama, eee, bunun kontrol edilebileceği gerçeği, mesela, eee, sana nasıl hissettiriyor bu düşünce?
Hı hı. Kesinlikle. Hımm. Tabii. Hımm. Evet. Doğru. Hımm. Yani, eee, şöyle, eee, ı tabii ki ben de, böyle, çok, böyle, ııı, tozpembe düşünüp de bir gün bu yönümü tamamen yok edebileceğimle ilgili hayaller kurmuyorum ama, hani, emm, şey, kök sebebe de inmeyi çok denedim, hani, bununla ilgili ve biliyorum da. Ya, bilinçli tarafım, benim, işte, bilinçli, eee, a a aklım, beynimin o tarafı şey diyor bana: "Ya, ben, eee, küçükken onay alabilmek için ailemden ya da çevremden, eee, bir şey ne kadar iyi olursa ancak o zaman onay alabilirim." Yani benim, işte, çok, böyle, hata yapma lükslerim yok. "İşte, çok yanlış yapmamalıyım, her şeyin en iyisini ben yaparsam daha çok sevilirim." duygusu o zaman yerleşmiş bana. E, şimdi böyle olunca da, eee, bir şeyi, eee, tüm detaylarıyla, o tüm bileşenlerine ve içindeki tüm parçacıklara varasıya, böyle, bölüp, ayırıp da hesaplayıp, bir araya getirip, eee, en mükemmelini ortaya koyma arzusu var. Ama bu b sadece, işte, m mesela, bazen şey, iş iş arkadaşlarım ya da eski yöneticilerim bana şey derdi: "Bu harika. Hani, sen tek başına aslında, eee, tüm kontrolleri, tüm aşamalardaki tüm kontrolleri kendin yapıp, eee, muazzam bir şey yarattığın için, hani, bunu herhangi bir şekilde kontrole sokmaya da gerek yok. Zaten sen, eee, en iyisini yapmadan çıkarmıyorsun ürünü." E, iyi de burada şu var, eee, ben bunu yemek yaparken de yapıyorum. E, ben bunu, eee, ev temizliğinde de yapıyorum. Ben bunu hayatımın her yerinde yaparken yorulmamam ve sağlıklı kalmam mümkün değil. Eee, sebebi biliyorsun, kendine bu noktada şefkat göstermeye de çalışıyorsun. Eee, b bazen bilinçli olduğumda, yani, ımm, ta om normalde insan ikide bir kendini sorgulayan ya da kendine aynayla dışarıdan bakan bir varlık da değil ya, böyle, arada bir o farkındalığı yakaladığım anda bırakabiliyorum. "Öf!" diyorum, "Yapma!" falan, hani, kendime bir çekidüzen veriyorum ama bunu çok sık yapmıyorum. O yüzden de ha eee, sürekli daha stresli, yorgun, böyle, gergin, eee, bir insanım gün içerisinde.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hımm. Tabii. Hı hı. Evet. Hımm. Anladım. Hı hı, anladım, yani, aslında, eee, bu hisler de çok doğal. Özellikle gergin hissetmen, kaygılı hissetmen, sinirli olman. Çünkü aslında, eee, içten içe, eee, olan bir olaya karşı bile, eee, hani, bu hisleri çok kolay bir şekilde hissedebiliyorsun. Çünkü o yaşadığın duygular, eee, sadece, mesela, basit bir duygular olmuyor. Mese hep burada, eee, bir bardak kırılsa "Ya, ne olacak canım sağ olsun." demek yerine "Ya, işte, bunu da yaptın, şu bardağı da kırdın." belki "Al, işte, eee, ne olacak, yani, gel uğraş bununla." gibi böyle suçlamalarda da bulunabiliyor insan kendine. Eee, bu da, eee, bazen, eee, o mükemmeliyetçilikten kaynaklı olabiliyor. Eee, ki aslında bunlar, eee, çok doğal ve farkında dâhi olmadan, eee, gelişen süreçler oluyor. Ki senin de söylediğin gibi bunun farkına varınca, eee, bir şekilde düzeltilmeye çalışılıyor. Ama işte, eee, o kadar alışılmış bir gerçek ki bu, çocukluk döneminden gelen. Eee, çünkü, eee, belki ailenin, ııı, iyi bir şey yaptığını düşündüğü. Çünkü onlar da bilmiyor sonuçta. Onlara da öğretilen bir gerçek yok. Iıı, belki, eee, karnen iyi geldiğinde, "A, karnen iyi geldi, al sana, eee, belki bir hediye." belki bir güzel, eee, yemeğe götürme gibi, böyle, o ödüllendirme, ödül sistemini iyi yapılan bir şeyle ilişkilendirme. Elbette iyi yapılan bir şeyle ilişkilendirilebilir o ödül sistemi ama, eee, bunu hep bu şekilde yapmak, eee, o çocuğu, o küçücük, eee, aslında, eee, kişinin, ııı, beyninde "Ya, tamam galiba ben her şeyde en iyisini yaparsam ödüllendirilebileceğim, mutlu olabileceğim." eee, düşüncesini de, eee, yerleştirebiliyor. Eee, böyle de olunca aslında, ııı, bu yetişkinlikte, eee, bunun, iii, izleri de, eee, hâlâ kalıyor ve, eee, kalmaya da devam ediyor. Bazen daha da artabiliyor. Eee, aslında bu yüzden, eee, bununla, eee, mücadele de etmek gerekiyor bir yandan. Çünkü, eee, dediğin gibi farkına vardığında bunun önüne geçebiliyorsun. Eee, belki bu farkındalığı arttırabilirsin bu süreçlerde. Eee, bunu örneğin, eee, şey yapabilirsin, eee, daha bilinçli bir şekilde, sürekli, eee, gün içerisinde sesli bir şekilde, eee, kendine insan olduğunu hatırlatmak. Eee, belki, eee, o insan olduğunu hatırlattıkça yaptığın en küçük şeylerde, eee, bunu böyle hatırlatamıyorsan bile mesela en çok hatayı nereden yapabilirsin? Mutfakta mı yapıyorsun yemek yaparken? Belki oraya, bir kâğıda yazıp "Ben de insanım, eee, ben de bu hatayı yapabilirim." diye, eee, göz önünde bulundurmak, eee, ve onu belki gördüğünde sesli dile getirmek, eee, zamanla, ııı, bu kelimelere, bu, uuu, cümleye de olan aşinalığını arttırabilir. Mesela böyle bir şey nasıl geliyor kulağa?
Evet. Tabii. Hıı. Evet. Hıı. Kesinlikle. Tabii. Evet. Haklısın. Hı hı. Hıı. Olabilir. Ya, iyi geliyor çünkü, şöyle, ben yazılı hatırlatıcıların faydası olacağına inanıyorum. Sen söyleyince de, böyle, gözümün önünde canlandırdım ne yapabilirim diye bir anda. E, mesela, işte, geçen hafta sonu şey dedim, "Şu, işte, evde bir temizlik yapayım." falan dedim. Yatak odasından başladım. Tamam, camlar silindi mesela. Perdeler çıkarıldı, "Yıkansın da asayım." dedim. Gittim onları makineye attım. Sonra, işte, eee, kurutma zamanı geldiğinde kurutmaya attım. Sonra dedim ki, "Ama 1 dakika, şu yatağın bazasını da" dedim, "boşaltıp tekrar derleyip toplayıp altını silmek lazım." E, bu sefer dolabın içini de, eee, indirmek ve tamamen silmek lazım. Dolabın içini indirdim ama, "Ben buraların örtülerini değiştirmeliyim." dedim. Buna uygun, böyle, ııı, emm işte, naylon bir örtü var, böyle, satın aldığım rulo. "Ona uygun ebatlarda keseyim." dedim, "Edeyim." dedim. Bir baktım ki, eee, tüm günü orada geçirmişim ve diğer işlerin tamamı kalmış. Hani, senin dediğin bu hatırlatıcıyı belki kendime mesela, o gün temizlik mi yapacağım, işte, "Yatak odasına gir, sadece, işte, yerleri süpür, işte, sil ve toz al, çık." İşte, ne bileyim, "Şuraya git, şunu şunu yap ve çık." diye, hani, böyle bir kâğıt hazırlayıp asarsam, böyle, karşısına da her yaptığım iş için, böyle, bir tik atıp, eee, ötesine geçmeme sözü verirsem kendime; belki burada kontrollü, ııı, davranıp sadece o alan içinde kalabilirim diye düşündüm, hani, sen bu tavsiyeyi verdiğinde.
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Değil mi? ki de. Hı hı. Evet. Hı hı. Yani, aslında, gerçekten, eee, çok da işe yarayabilir bu çünkü, eee, anlattığın, eee, o senaryoda, eee, gördüğü üzere her şeyi en iyi olması, en mükemmel olması, eee, muntazam olmasını istediğin bir durum var. Ama, eee, öyle olunca da tüm işlerin aksadığı, belki de, eee, kendine hiç vakit ayıramadan, eee, gün sonu ile karşılaştığın bir süreç gerçekleşmiş. Eee, bu noktada gerçekten yazılı hatırlatıcılar ve özellikle o yazılı hatırlatıcıları da, eee, sesli bir şekilde dile getirmek, eee, sana çok iyi gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü, eee, bir şekilde, eee, o, ööö, mükemmeliyetçi olan, ııı, iç sesini bastırıp, eee, daha insancıl olan o iç sesini daha yüksek sesle konuşmaya ikna edebilirsin bu sayede.
Hımm. Tabii. Hı hı. Evet. Ya, ben de öyle umuyorum ve verdiğin tavsiyeler için çok teşekkür ediyorum sana. Çok sağ ol, görüşürüz.
Hı hı. Rica ederim, ne demek. Görüşmek üzere.